Enfin, plus plus accéléré?
Oui, pas on oui ça va être accéléré, mais je pense qu'en fait en tant qu'humain, on a aussi, heu, durant durant tous ces millénaires eu la capacité de s'adapter physiquement aussi à nos environnements. Par exemple, si tu regardes par rapport à la aux gènes, à la couleur de la peau et cetera, ç ç ça s'est développé en par rapport au climat. Peut-être que, heu
Mmh mh. Oui, oui. Oui, si tu te si on sait qu'on est tous nés noirs a priori, parce que c'est, voilà, c'est la réalité scientifique et que finalement, heu, ben, en fonction des latitudes sur lesquelle mais alors toi tu es une optimiste quand même, je pense? <chuckles>
Oui. Oui. J'ai en fait, j'ai lu un article sur ça justement, heu, qui parlait de l'évolution de l'espèce humaine par rapport aux technologies, par rapport aux enjeux climatiques et justement j'ai trouvé ça intéressant, heu, qu'il rep qui qui reprenne cette théorie justement, heu, des changements physiques qui ont eu lieu, heu, dans dans les différents endroits du globe et il y a certains chercheurs qui pensent que, heu, par rapport aux fortes températures, peut-être qu'on changerait, que généralement les prochaines gén que théoriquement que les prochaines générations seront plus adaptées à ce que oui.
Mmh mh. Mmh mh. Les prochaines générations pourraient être mieux mieux armées mieux armées devant, heu, devant la chaleur, et devant l'augmentation des températures. C'est ça que tu veux dire?
Oui. Oui, par exemple, ils vont produire davantage de mélatonine, heu heu, il y aura plus il y aura plus, par exemple, heu
Oui. Avec une peau une peau qui va une peau qui va résister aussi, davantage aux rayons du soleil. Oui.
Oui. Et et aussi, heu, et au aussi, peut-être, au niveau de la corpulence, au niveau, heu, de la de l'alimentation, les populations vont changer aussi.
Et qu'est qu'est-ce qui changerait, au au niveau de la corpulence? En fait, ils donnaient des exemples?
Heu, oui, par rapport à la chaleur, ils ont dit qu'aussi: «Les gens allaient rétrécir».

Ouais, je j'ai je vois exactement ça avec mes parents. Ils ont, heu, vers 70 ans maintenant et heu, en fait ils habitaient dans le sud de la France et c'est devenu trop chaud pour eux parce que niveau génétique, on n'est pas, heu, c'est p pour beaucoup diraient que c'est du peut-être un petit peu raciste comme vision, mais on n'est pas fait pour vivre dans ce genre de climat.
Mmh mh. Oui. Mmh. Non. Mais mais je pense pas que ce soit raciste. Je je je pense que enfin vraiment c'est je pense pas que ce soit une question de racisme. Je pense que c'est simplement une question d'adaptation de ton voilà de ton de ton organisme, on on est, heu, bah je dis, moi j'ai j'ai vécu en Centrafrique, donc quand même tu vois là et puis et puis je suis née au Maroc!
C'est Oui. Oui. Oui. Ah oui et donc ça ouais.
C'est-à-dire que tu vois, je suis née au Maroc, mes parents étaient nés au Maroc. On est rentrés en France, heu, j'ai vécu 5 ans à Paris, on est retournés en Centrafrique. Je suis revenue en France à l'âge de 19 ans et moi je rêvais à 35-40 ans, mon rêve, c'était le sud de la France. Mes parents étaient en Bretagne. Mais alors aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Heu, c'est c'est pour rien au monde voilà, mais pour rien au monde, à cause de cette chaleur, moi qui me voilà, qui moi j'ai 65 ans, donc je suis un peu plus jeune que tes parents, tu vois? Mais bon, 5 ans de différence, c'est pas c'est pas grand-chose, hein. Mais heu, mais non, moi, l'enfer, à l l'été à Paris, c'est l'enfer pour moi.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui. <chuckles> C'est oui c'est c'est ça. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. Oui, parce que le problème c'est que c'est une ville qui est très je veux dire il y a pas assez d'espace vert, c'est c'est vraiment ce qui manque, ouais.
C'est du c'est du béton, c'est le soleil qui tape, c'est la chaleur qui est stockée dans des bâtiments, heu, qui ont, voilà, qui sont pas conçus pour respirer et pour le coup et on n'a pas de climatisation en France parce qu'il faisait, enfin à Paris, il faisait pas suffisamment chaud pour être équipé, voilà, c'est c'est, heu, bon bah écoute, je te souhaite une belle fin de soirée.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a il y a beaucoup je te souhaite une très bonne soirée aussi.